Eh sì, diciamo che appunto fa parte diciamo del del make-up, quindi, mhmm, allora a me piace, mhmm il ci ci sono vari mhmm vari tipi di di face painting, c'è quello più più glamour, più estetico, diciamo così, in cui magari, ehm, cerchi appunto di fare trucchi belli, come possono essere, non so, i trucchi delle drag queen, che sono molto, molto elaborati, molto molto vistosi anche. Oppure, ehm, dall'altra parte c'è il trucco quello che viene chiamato trucco scenico, quindi il trucco prostetico, gli effetti speciali dei film, ferite, escoriazioni, trasformazioni varie. Ehm, e e niente, ho iniziato a, mhmm, ad approcciarmi a questa cosa tramite un programma che ho trovato su su Netflix che si chiama Glow Up e è una specie di MasterChef a cui però partecipano dei make-up artist e le prove che fanno durante durante questo questo programma, reality, ehm, così, ehm, sono molto varie, quindi hai a che fare con un trucco più basico, come può essere, non lo so, un trucco per un evento, un trucco da sfilata di moda, un trucco per una sposa e, ehm, situazioni un po' più estreme, quindi magari ti portano sui set delle serie TV o dei dei film e lì, ehm, i concorrenti sono chiamati appunto a elaborare dei trucchi
Sì. Mh-mh. Certo. Sì. Sì. Mh-mh. Mh. Sì. Proprio de de de de de delle cose insomma che possono ricreare delle come dicevi prima delle ferite o even deformazioni certo.
Sì. Sì, esattamente. E e quindi niente, diciamo che ho approcciato con il trucco basico, nel senso a me piace molto mi piace molto il, mhmm, il trucco in generale, anche se, ehm, per uscire de per uscire, diciamo così, insomma, su di me non non non sono una che che si trucca molto, non no.
Okay. Sì. Ah ve di solito <chuckles> è così, no, quando uno, <chuckles> aspe a il cal bravissima eh proprio quella stavo pensando sì, <chuckles> che calzolaio va con le scarpe rotte è ve
Eh no in <chuckles> È il paradosso del calzolaio con le scarpe rotte. <chuckles> <chuckles> Esatto. No, devo dire la verità, allora mi piace molto vedere le persone truccate, se truccate bene, ehm, però su di me troppo trucco mi mi dà fastidio, non mi piace, non mi riconosco, non mi piace l'effetto che ho sulla pelle, mhmm, non non mi piace. Quindi diciamo che eh mi piace sì, quando esco mi mi trucco, però è sempre molto molto leggera, sì, sì, sì, esatto. Esatto, ehm, però quando appunto mi dedico a sì.
Okay. In maniera molto soft, in maniera molto leggera, okay, okay. volevo chiederti, ma tu hai, mhmm, poi partecipato a qualche tipo qualche gara del genere, qualche